Je c'est quelque chose qui qui est très dur. C'est j'ai du il faut que je je pense qu'il faut qu'à un moment, je fasse une thérapie. Parce que pain, fromage, heu, peu importe le jour, le matin, la nuit, le soir, heu, peu importe, si à un moment c'est présent dans ma maison, c'est compliqué, c'est très dur, j'ai j'ai des problèmes.
<laughs> <chuckles> Ah, c'est pas facile, le pain fromage, une thérapie, fin pain fromage. <laughs>
Oui, là, rien que là, là, je je pense que là, je suis en je vais cra je vais peut-être craquer. Je là là, c'est là c'est je me sens pas bien déjà.
<chuckles> C'est marrant, et hem, tu as peut-être des racines savoyardes? Ou non, c'est juste que c'est trop bon?
Heu, non, j'ai pas de racines savoyardes, j'ai des s racines, heu, qui v viennent de pays de de de fromage particulier où il y a des des fromages, heu, un peu particuliers aussi que je <blows air> qui c'est c'est de la folie. Heu, m m mais heu, bah, moi chez moi le le le fromage, hem hem, classique c'est, heu, ce qu'on appelle le fromage de pays aux Artisous, heu, qu'on met dans une biche. Alors une biche, c'est pas l'animal, heu, c'est, heu, un espèce de meuble, un petit meuble en en bois dans lequel, heu, le fromage va s'affiner, on y met des artisous dessus, hem, et et le fromage va va c'est des p c'est des petits verres blancs microscopiques, heu, qu'on met par dessus, qui vont affiner le le le fromage et ça donne un fromage de pays qui est, heu, une so d'une, heu, d'u d'u d'u d'une divinité, heu, sans ah ouais, c'est c'est sans nom c'est sans nom. Ma grand-mère me faisait ça en plus, elle avait une biche donc en bois chez elle, elle elle le elle les faisait, je jamais j'ai retrouvé ce cette sensation, c'est c'est c'est c'est ouais c'est divin, c'est divin.
C'est où? Mmh. Oui. <chuckles> C'est quoi, des artisous? Saveur. OK, très bien, c'est intéressant, et du coup, hem, est-ce que parfois, ça t'arrive de te faire un peu des plateaux repas télé, ou jamais?
Oui, mais ils doivent être si je le fais, c'est vraiment plutôt sur les jours où je m'accorde de manger, heu, lourd, heu, et il faut que ça ait la la même, heu, l la même appétence que, par exemple, dans un un épisode de Kaamelott.
<chuckles>
Il faut qu'il y ait du pâté, du pain, heu, du fromage. Il faut que le le le il y ait le le gros plateau de de de de en bois là, heu, il y ait il y ait du pain, il y ait des trucs, il y ait des fruits, il y ait de la compote, des trucs, voilà. On est au Moyen-Âge, voilà. On est au Moyen-Âge, il y a de la charcuterie, il y a du jambon, il y a tout, ouais, il y a tout, il y a tout.
D'accord, de la charcuterie, peut-être quelque chose, heu, OK, plateau Moyen-Âge. D'accord, et tu me disais que tu t'accordes donc tu as des repas un peu, par exemple, 80 % 20% où tu vas plus te faire plaisir, ou c'est ça, est-ce qu'il y a des tu vas avoir des plus des craquages, peut-être, quand tu es en congé? Est-ce que toi, tu as tu as une façon, heu, de plus te faire plaisir à certains moments?